Dạo này á bạn đầu óc mình nó cứ, ơ, để đâu đâu á, ừm, giống như là đang làm việc này xong cái mình, ờ, suy nghĩ lung tung cái, ơ, mình, ờ, ngưng lại cái công việc đó luôn, cái một hồi mình chực nhớ ra là mình đang làm việc á bạn, cái mình lại tiếp tục. Ờ, nhiều lần như vậy nó làm cái hiệu suất công việc mình nó bị giảm đi á bạn. Và đôi lúc á không phải như vậy đâu nha, ừm, mình còn, ờ, giống như là hay quên nữa, giống như là đang làm việc này xong cái, ơ, mình lại suy nghĩ lung tung trong đầu cảm thấy là "Ủa, mình đang làm gì vậy?" A, là mình hông biết không nhớ là mình đang làm gì luôn á, cái mình quên hẳn luôn những cái việc mình cần làm á bạn. Thì cái cách này, à cái này á càng làm mình cảm thấy khá là lo lắng luôn. Vậy hổng biết là bạn có cách nào mà giúp mình giải quyết vấn đề này hông bạn?
Ờ. Sao vậy? Ồ. À. Ồ. Ê, nghe bạn nói xong thì mình thấy là cái vấn đề này nó cũng hơi khó khăn đó nha, tại vì á bạn lại đang làm cái công việc này nhưng mà lại suy nghĩ về cái công việc khác rồi tự nhiên á là cái đầu óc của bạn nó không có tập trung nữa, đúng hông? Đó, kiểu như là bạn cứ cảm thấy là cái tinh thần nó cứ vô hồ, rồi không biết là nên làm gì tiếp theo. Trời ơi, ừm, bạn nói xong cái mình thấy là cái vấn đề này nha, ờ, mình thấy là hầu như á những các bạn trẻ nào cũng bị hết á. Và mình thấy là, ừm, c bạn cũng đừng có quá lo, có thể là do cái khối lượng công việc của bạn hiện tại nó đang rất là nhiều nè, hoặc là bạn có, ơ, gọi là, nhiều vấn đề nó cần phải xử lý trong cùng một cái khoảng thời gian quá. Ừ, nhưng mà trước khi á mà cho bạn một vài cái lời khuyên nó phù hợp với lại cái thực tế mà đang gặp phải á, thì bạn cho mình hỏi một chút xíu thôi, ừ, làm cái tình tình trạng này á, nó đã kéo dài bao lâu rồi á bạn?
Ưm, đúng rồi bạn ơi. Ừm, đúng rồi bạn ơi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, rồi. À, được bạn. À, cái này á nó kéo dài hơn 3 tháng rồi đó nha, khá là lâu rồi đó. Tức là, à, khi mà cái cái công việc của mình á bạn, nó là là ghi chép sổ sách á. Tại mình làm ở kho á, là mình cần thống kê chính xác cái số liệu mà, ờ, hàng nhập vào với lại hàng xuất ra đó, nên, ơ, mình cần cái sự tập trung rất là cao luôn. A, nhưng mà lúc, ơ, lúc lúc trước á thì mình rất là tập trung, mình làm số liệu rất là chính xác luôn. Nhưng mà sau này á là mình, ờ, giống như là khối lượng công việc quá nhiều á bạn, mình cũng hay thức khuya nè, rồi cái tinh thần nó cũng không được thoải mái nữa. Cái dần dần cái mình có cảm giác là mình cái trí nhớ mình hông được tốt á bạn, mình hay quên á, ờ, làm sổ sách á, đôi khi nó bị sai nè, bị sếp la rồi cái nó nó càng ngày càng stress đó bạn ơi.
Ờ. Ừ, ừm. Ờ. Ừ. Ừm. Ờ. Ờ, nghe bạn nói xong rồi mình cũng thấy là cái vấn đề này là thật sự nghiêm trọng nha. Tại vì bạn chia sẻ là bạn làm về sổ sách, rồi về những cái dữ liệu về nhập kho và chỉ cần sai một ly thôi là bạn sẽ đi một dặm đó bạn. <chuckles> Mà á hả, tình trạng này nó lại kéo dài trong vòng là 3 tháng rồi, thì cái con số này là mình thấy là nó cũng hơi, ừm, gọi là, hơi đáng chú ý đó. Thì không biết là ,ừm, bạn có bị ừ, bạn có bị, ờ, mất ngủ hay là, ờ, có vấn đề gì nghiêm trọng ví dụ như là về, ờ, mối quan hệ xung quanh nè, hay là một cái quyết định lớn lao nào đó mà nó ảnh hưởng đến các bạn hông? Kiểu như nó nó làm cho bạn cứ suy nghĩ hoài và làm cho bạn không có tập trung được vào công việc luôn á bạn.
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, đang lo bạn ơi. À. À, thì, ờ, mối quan hệ xung quanh thì mình vẫn bình thường nha. Nhưng mà có một cái vấn đề á là, à, kinh tế gia đình nó đang bị, giống như là, thiếu thốn á bạn, mà mình cũng lo là, giống như là, làm làm mình suy nghĩ coi làm cách gì để giúp đỡ cho gia đình nhiều hơn nè. Với lại những cái lúc mà stress á, là mình hay sử dụng điện thoại nhiều quá để mình, ờ, ờ, xem giải trí để đầu óc, a, lấy lại cái năng lượng á bạn. Nhưng mà mình, ờ, giống như là, mình xem nhạc hay là xem phim gì đó để giải trí á, cái mình, giống như là, bị cuốn theo, cái mình quên luôn, cái mình xem khá là nhiều á, xong rồi cái nó lại bị nhức đầu.
Ờ. À! Ừm. Ờ. <laughs> Ừm. À, rồi, mình hiểu rồi. Trời ơi, kiểu như, mình thấy thương bạn quá ha, là có, ờ, vừa bị áp lực về tài chính cho gia đình nè, mà cũng là bị stress về công việc nữa. À, rồi, thôi bạn đừng có quá lo, tại vì á là cái nguyên nhân gốc rễ á là mình biết từ đâu rồi ha, thì, ờ, bạn có chia sẻ là bạn bị áp lực về gia đình, đúng hông? Về tài chính thì bạn cũng muốn là phụ giúp gia đình, cho nên là bạn cố gắng là làm thêm nè, và cố gắng là, kiểu như là, hoàn thành tốt cho công việc. Nhưng mà cái tình trạng mà nó mất ngủ, rồi cái tình trạng mà nó, gọi là, ừm, ờ, mông lung á, ừ, kiểu như là, vô định khi mà bạn cứ, ừ, mình hay bạn hay quên á, khi mình làm cái công việc về sổ sách, thì nó cũng nghiêm trọng nha bạn nha. Đó, thì, ừm, trong cái khoảng thời gian đó thì bạn lại, à, chơi điện thoại, ờ, thì khi mà bạn, à, cầm điện thoại bạn lướt đi, bạn lướt mạng xã hội nè, bạn coi phim, bạn nghe nhạc, thì nó lại là một cách là, gọi là, thả trôi, đúng hông? Bạn không chú ý về thời gian, cho nên là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều về cái năng lượng, tại vì á bạn biết sao không? Khi mà bạn, ờ, ờ, bạn xài điện thoại, nó nó nhiều quá, ừm, thì cái não bộ của bạn á nó sẽ không có tập trung được đâu. Cho nên á là cái cách đầu tiên á, là theo như mình á, là, ờ, bạn đang bị áp lực về tài chính á, cho nên là bạn nghĩ ờ, mình nghĩ nha là bạn cần phải nghỉ ngơi trước, không cần phải dồn ép bản thân vào cái việc kiếm tiền đâu. Ừm.
Ờ, OK. Ừm, rồi. Đúng rồi, hay quên đó bạn, ờ. Rồi. À. Sao bạn? Ừm. À, ra là vậy. Rồi, cái này mình làm được nha. À, nhưng mà <laughs> nhưng mà nếu nếu mà tự nhiên mà suy nghĩ ngay cái vấn đề là là không bị áp lực nữa, thì cũng cũng khá là khó đó, mình cũng tự suy nghĩ đến cái vấn đề đó nhưng mà mình vẫn chưa có làm được đó bạn.
<laughs> Ừ. Ừ, mình biết. Ừ, mình biết rồi. Thì á, ờ, <smacks lips> thật ra mà nói á là bây giờ là con người mà, nên <laughs> nhận được cái áp lực như thế thì tự nhiên mình nói là, ờ, thôi bạn đừng có áp lực nữa, hãy tập trung vào bản thân ngay bây giờ đi, thì nó rất là khó cho bạn á, không phải là một sớm một chiều mà bạn có thể thay đổi được. Nhưng bạn có thể là thay đổi cái cách tiếp cận nó thì sao? Có nghĩa là công việc hiện tại á là nó, ừm, nó mang cho bạn là cái nguồn thu nhập, đúng hông? Đó, nó cũng cho bạn cái cơ hội để học hỏi nè, tại vì bạn đâu có thể cứ, ơ, làm mãi một cái vị trí được mà bạn cũng muốn là thăng tiến hơn trong công việc, phải không bạn ha?
Ừm. Đúng, đúng. À, là như thế nào bạn? À, đúng. Ừm. Ừm, đúng rồi.
Ừm. Thì đó. Cho nên là ừm.
Đúng rồi, tức là Ừm. Tức là mình cũng mong muốn là mình mình làm tốt á để, a, mình có thể là phát triển hơn và giống như là được tăng lương á, là được thưởng nhiều hơn á bạn.
Bạn chia sẻ đi. Ừ. Ừ, rồi mình hiểu rồi. Thì đó, thì nếu mà bạn muốn được tăng lương, được thưởng nhiều hơn á thì bạn phải tập trung vào cái công việc hiện tại của bạn trước. Có nghĩa là, ừm, thôi bây giờ là áp lực tài chính thì vẫn có, nhưng mà mình có thể là nói rõ với ba mẹ là, à, con sẽ cố gắng, nhưng mà hiện tại là con cũng đang gặp vấn đề một chút xíu đối với lại công việc. Nói chung là bạn cứ trao đổi thẳng thắng với ba mẹ ha, Tại vì khi mà ngồi lại nói chuyện với ba mẹ á thì, ờ, ba mẹ cũng không có gây áp lực cho bạn nữa. Ơ, rồi, à, bạn cũng nhìn nhận ra là, à, cái trách nhiệm của mình là như thế nhưng mà mình cũng đang có một cái cuộc sống của mình và cái công việc của mình á là nó cũng đang dần để thăng tiến, tại vì á, kết quả công việc của bạn nó không có được tốt á thì sếp của bạn cũng đâu có được đề bạt bạn đâu, đúng hông? Đó, ừm, và mình thấy là bạn có chia sẻ là đang trong cái tình trạng là mất tập trung, chuyện nọ xọ chuyện kia, đúng hông bạn ha? Thì bây giờ bạn lắng nghe cơ thể của mình trước, bạn phải nghỉ ngơi trước đã, mình không nên là bây giờ đã mệt rồi nha mà cứ dấn thân vào làm, càng làm thì càng sai bạn. Đó, cho nên là thôi bây giờ bạn cứ nghỉ ngơi trước đã. Ừm. Và ừm. Ừ. Đó, bạn thấy là
Ừm. OK. Ừm. Đúng nha. Rồi bạn ơi. Ừm. Lý ha. À, như bạn nói á thì, à, mình, à, mình mới là suy nghĩ lại, đúng là mình, giống như là, ngại chia sẻ với mọi người á bạn. Ờ, có chuyện gì cái mình, ờ, tự, giống như là, tự giải quyết á, mình hông muốn làm phiền người khác á nên mình cũng không có chia sẻ với ai, nhưng mà nghe bạn nói thì chắc là mình phải, ưm, chia sẻ với gia đình về cái vấn đề này để, giống như là, đỡ áp lực hơn á bạn. Ờ.
Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi đó, bạn nói như thế là rất là chuẩn luôn á bạn. Kiểu như á là nếu mà bạn cứ dồn nắng vào trong cái cơ thể của nhỏ bé của mình á thì chắc chắn là cái bộ óc nhỏ bé của bạn á nó cũng chịu rất là nhiều cái áp lực nữa cơ. Ừ, rồi cái thứ hai nữa á là theo như mình thấy nha là mình sẽ gợi ý những cái bước rất là nhỏ cho bạn và cũng không có tốn nhiều thời gian của bạn đâu. Ví dụ như là trước khi bạn làm việc, đúng hông? Ừm, thì bạn viết ra tất cả những cái điều mà đang lẩn quẩn trong cái đầu bạn đi. Ừ, bạn không cần phải giải quyết, nhưng mà chỉ cần để cái não của bạn á là biết là bạn đã ghi nhớ và cái việc này là giúp não bạn á là bớt nhắc đi nhắc lại nè. Đó, thì bạn thấy là nhàm như thế nó có ổn hông? Đúng rồi!
Ừm. Đúng rồi. OK. Ừm, sao bạn? Ừm. À, liệt kê ra thôi, đúng hông bạn? À. Được được, cách này mình làm được nha bạn. Đó tức là chỉ, à, liệt kê ra thôi thì, à, nó nó khá là đơn giản mình làm được đó. Ờ, thì không biết là cách này nó có hiệu quả gì hông bạn?
Ờ, đó! Ừ, mình thấy là nếu như mà, ờ, bạn liệt kê ra là những cái việc mà mình cần làm nè. Cho nên ờ, sau đó là bạn đi theo một cái lùng á, à, một cái khung nó đã có sẵn rồi thì lúc đó là bạn không còn phải suy nghĩ nhiều về những cái vấn đề khác. Ví dụ như là bạn đang tập trung vào làm việc, ừm, sổ sách thì thì là khi mà bạn làm xong là bạn tick vào, đó là đã hoàn thành rồi. Rồi sau đó là bạn tập trung về cái việc là, ờm, kiếm thêm một cái nguồn thu nhập khác đi, ờ, để dành cho gia đình đó. Ờ, rồi bạn tìm trên, a, LinkedIn nè, hoặc là những cái, ừm, trang mạng xã hội tìm việc đó bạn cho co bản thân là tầm khoảng là 1-2 để mà tìm kiếm. Còn nếu như mà chưa tìm kiếm được á, ừm, thì bạn để đó. Nói chung á là không cần cố gắng để mà hoàn thành nó nha. Mà ý là, ừm, làm nó trong cái khoảng thời gian mà bạn đã đặt ra. Ừm, thì nó cũng không có gây áp lực cho bạn mà nó cũng nó cũng biết là bạn nên làm gì tại cái thời điểm đó. Ờ, chứ để tính bạn suy nghĩ lung tung á. Ừm.
Ờm. À. Ờ. Ừm, được nha. OK, 2 cái lời khuyên của bạn à, cái lời khuyên của bạn rất là hay nha. Tức là mình, ờ, sẽ tìm thêm m một cái, ơ, công việc làm thêm khác để, ờ, giúp, ơ, tăng đi cái tài chính nè. Nếu mà mình là giải quyết được cái vấn đề tài chính thì đúng là đỡ áp lực hơn thiệt đó. Với lại cái cách liệt kê của bạn cũng khá là hay nha. Ừ, khi mà liệt kê ra như vậy á, mình cũng đỡ quên hơn. Đúng là trí nhớ hiện tại của mình nó nó giảm sút thiệt á. Nếu mà ghi ra á thì mình sẽ không bị quên nữa nè. À cà cảm ơn bạn về cái cách này nha. Thì hông biết còn cách nào khác nữa hông bạn?
Ừ. <chuckles> Ừ. Đúng rồi! Ừm. Ừm. <chuckles> Rồi. Thì, ờ, hồi nãy bạn có chia sẻ á là do là bạn, kiểu như là, ờ, mất ngủ, đúng hông? Ừ, thì cái vấn đề, cái mấu chốt là cái cơ thể của bạn nó cũng đang báo động đó bạn. Kiểu như, nếu mà bạn mất ngủ liên tiếp kéo dài á trong, ờ, nhiều tháng liên tiếp như thế thì là, ờ, mình nghĩ nha, là cái chất lượng nghỉ ngơi của bạn nó vẫn chưa có được ổn định, nó vẫn chưa có tốt. Cho nên á, theo mình á là bạn phải ngủ đủ nè, nghỉ ngắn giữa giờ nè và tránh sử dụng điện thoại hay là tránh những cái, gọi là, cái thực phẩm mà nó không có tốt á, trước khi mà bạn đi ngủ thì không biết là bạn có sử dụng điện thoại hay là ăn cái đồ ăn, a, nhanh hay là caffeine gì không bạn ha?
Ừm, đúng rồi. Ừ. Vậy À, bạn nói thì mình mới, ơ, nhớ là giống như là buổi tối á bạn, là mình thức khuya quá, mình cũng hay đói á, nên mình cũng hay ăn, a, bánh mì ngọt, ờ, trước khi ngủ á bạn. Với lại, a, mình cũng hay xem điện thoại nữa. À, rồi ô kê.
À. <laughs> Bỏ nha. <chuckles> Ô kê, vậy đó, thì bạn biết các nguyên nhân rồi cho nên á là mình cũng sẽ sẽ chia sẻ một chút xíu thôi, là bạn á có thể thay vì ăn đồ ngọt, ăn những cái bánh ngọt á, thì bạn có thể là mua những cái loại hạt á. Ừ, để có thể ăn để mà phòng tránh là bạn bị đói khuya nè. Ừ, nhưng mà nó cũng không gây ra cái vấn đề là nặng bụng cho bạn nữa, mà nó còn tốt cho sức khỏe của bạn hơn. Ừm, thì ngoài ra á thì bạn có thể, a, áp dụng thêm một chút xíu nè, bạn thử hít vào và thở ra một cách là sâu hơn ấy. Và bạn có thể là thiền ngắn, ừm, trước khi mà mình đi ngủ để mà cơ thể của mình nó giải tỏa được những cái áp lực căng thẳng khi mà đã làm việc rồi. Ngoài ra nữa á thì bạn có thể là, ờ, ngâm chân á, ờ, ngâm chân trước khi ngủ tại vì mình thấy là cái việc ngâm chân á thì nó cũng khá là hiệu quả và nó bổ trợ cho bạn cái giấc ngủ nó ngon hơn á. Thì không biết là bạn có làm được không bạn ha?
Hay nha. Ừm. Ừm, sao bạn? À, cái cách ngâm chân này nghe thú vị đó nha. À, mình cũng chưa thử bao giờ á bạn. Nhưng mà những cái lời khuyên của bạn rất là hữu ích á. Tức là giúp cho mình là có thể là giảm bớt được cái việc là quên nè, có thể là tăng thu nhập tài chính, với lại, a, có thể là giữ gìn được sức khỏe nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều những lời khuyên hữu ích nha.
<laughs> Vậy hả? Ừ. Ừm. Ừ. Đó, cho nên á là mình nghĩ á là bạn sẽ thành công thôi. Cho nên là bạn đừng có suy nghĩ nhiều quá và cũng đừng lo lắng quá nha. Hãy thử áp dụng những cái cách mà mình chia sẻ thử xem. Ừ, mình chào bạn nhá.